Cũng cỡ 2-3 thùng xốp này kia hả bạn? Hay là nhiều hơn?
Ờ, kiểu đó hả? Thì, kiểu, chắc cũng tầm tầm đó thôi, ừm, ừm, tại vì mình cũng hổng có thời gian gì để chăm á bạn, ờ, nên là nhiều khi bà mình chăm là chính thôi, ừ, tại vì bà mình ở nhà á, nghỉ hưu rồi, à, bà mình làm vườn là chính chứ mình thì nhiều khi lâu lâu ra dòm dòm chơi vui thôi bạn ơi.
Ừm. Ờ, mình hiểu rồi. À. Ừm. Thấy cái một ở nhà á bạn, tại mình gieo chung một lúc với nhau mà, là nó chín cái dụ nó lên đều là nó lên đều hết luôn á, vậy mấy lúc đó thì bạn ăn hết ngày hay sao ta?
À, thật ra thì nãy mình nói mình cũng trồng có 2-3 thùng bạn ơi, nó cũng hổng nhiều lắm đâu bạn. Kiểu như, nấu nồi canh, 2 nồi canh là hết trơn rồi, còn nếu mà giả sử đi nhiều quá đi ha, thì mình cho hàng xóm nè, ơ, cái nó nó được tình làng nghĩa xóm mà nhiều khi người ta có gì đó.
À. À. À. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, cũng hay, vì với mấy cái đồ mà bạn có dịp mà bạn lỡ mua á, cái xong là bạn hông có nấu ngay á thì bạn thường bạn bảo quả xa ha?
À, cái đó thì cũng tùy loại nha bạn ơi. Ví dụ như mấy cái rau, cái củ đi, ví dụ cà rốt, khoai tây đồ này kia đó, thì để ở ngoài cũng được, cũng không hến nỗi. Ờ, kiểu vậy, nhưng mà những cái rau mà dễ bị héo, bị dập như là cải này kia ha, thì mình sẽ là cất trong cái bọc á bạn mà mình bỏ thêm những cái giấy giấy, a, nó hút ẩm bớt bị úng, ừm đó, thấy cũng hiệu quả đó bạn, ừm, cũng được á. Còn ví dụ như thịt cá thì mình cứ đông lạnh thôi, mình, kiểu như, mình đông lạnh á, mình rã đông thôi, kiểu vậy.
Ờ. Ừm, đúng. Đúng rồi. Ờ. À! Đúng rồi, mình cứ nghe cách này nha, cách này hay á. Ừm. Ừm, chính xác. Ờ, ờ. Ừm. Mà mình thấy có cái xu hướng á bạn, là người ta sẽ chế biến sẵn nè, cái xong người ta phân vô cái hộp nhựa nhỏ cái người ta bảo quản á, hông biết là bạn nghĩ sao về cái xu hướng đó ha?
À. À, cái này thì m thấy nhà mẹ mình hay làm lắm nha, kiểu như, bạn biết Tết nhất mà kho nồi thịt, đúng hông? Là là nấu xong luôn rồi nha, xong là cái phân ra những cái hộp nhỏ, nhỏ, nhỏ vậy đó, mọi lần ăn thì hâm đúng cái hộp đó thôi, thì nó sẽ ngon hơn, giữ được cái vị ban đầu hơn là bạn cứ hâm đi hâm lại một cái nồi.
Ồ, vậy hả? <laughs> À. Ừm, ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi. À. Chính xác, chính xác. Nhưng mà cái trường hợp của mẹ bạn á là tại vì Tết mình làm cái nồi nó to quá đi, mà mình thấy nhiều người làm vậy cho nó tiện á bạn, tức là họ thay vì họ nấu mỗi ngày thì họ sẽ tuần nấu một lần cái họ trữ đông vậy á. Ờ, bạn thấy cái đó làm sao?
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm, chính xác luôn, đúng rồi. Thì mình thì cũng không có ưu tiên nắm đâu, tại vì bạn biết cái nào mà nó lâu quá đâu còn giữ dinh dưỡng bằng cái mình mới ăn tươi, đúng hông? Ờ, thì, kiểu như, cái đó thì bất quá, kiểu như là, sao ví dụ như những bên nước ngoài đi mình thấy xa chợ đi há, người ta bất tiện đi thì người ta thường làm vậy thì ô kê, còn mình đây ra bước tới là tới cái chợ rồi thì mình nịt rất là siêng đi luôn nha, ừ, nó tốt hơn, ngon hơn nữa.
Ừm. Ờ, chính xác. Ờ. <laughs>

Gì hoặc là có cái lần nào mà bạn, ờ, kiểu như là, học hỏi kinh nghiệm á, bạn quan sát từ ai ha?
Ừm. À, tất nhiên là mẹ mình rồi bạn. Trời ơi, cái hồi trưa bạn biết hông? Là mẹ mình đi chợ, đúng hông? Là 4:00-5:00 sáng gì đó, cái mình là mình đi theo, ờ, cái mẹ mình còn chỉ là, ừ, cô này là bán, ơ, bí đỏ ngon nè, cô kia thì bán cải chua ngon nè. Đó, kiểu vậy, chỉ chỉ cho mình vậy đó. Chứ thật ra bạn biết cái chợ mà giờ chỉ là, à, bằng miệng sao mà biết được, dẫn đi mới biết chứ, chứ đâu có cái tên thương hiệu gì đâu, ừ, người ta bày bán thôi mà.
<chuckles> Ồ. Ồ, sớm dữ vậy? <chuckles> À! <chuckles> Ừm. <chuckles> Đúng rồi, chính xác luôn. Ừm. Ừm, mà mình thắc mắc vậy nè bạn, kiểu như là, mình thấy, ờ, nấu đồ ăn á nha, cách mình nêm nếm gia vị, rồi, ờ, chế biến á, rồi canh cái thời gian này kia thì nó mới tạo ra cái món ăn mà nó khác nhau thôi bạn, còn mình thấy thực phẩm thì rau, hoặc là thịt cá mình thấy là đều có thể là có cái cái nghĩa là chất lượng nó giống nhau mà ta.
Ừm. À há. À, cái này khác nha bạn, trời cực kỳ khác nha, mình kể cho nghe. Là đợt á, mình ăn, a, ừm, mực tôm ở đây, đúng hông? Thì, kiểu, nó cũng nhập từ biển vậy này kia, thì nó cũng đâu có bằng là bạn ra ngoài trực tiếp cái biển, ra đảo đồ đó, thì ăn ngay cái bè đâu, người ta vớt lên người ta chế biến tại chỗ luôn, mà người ta chỉ hấp thôi bạn, người ta không có, gọi là, chế biến gia vị đâu nha. A, bạn rất là cảm nhận được cái vị tươi ngon và dai giòn sực sực luôn, cái, kiểu, kiểu, đúng vị luôn, quảng cáo luôn á bạn, mà phải công nhận điều đó nha. Ừm.
Ừm. Ờ. À! Đúng rồi, đúng rồi. Ồ. <chuckles> À. Hông, nhưng mà cái cửa hàng bạn kể là nó bán, kiểu như là, quán ăn mà, đúng hông? Thì đó là sau khi nó chế biến rồi. Hay là bạn mua về ha? Ờ.
À, cái đó là mình ra à, cái đó là mình, à, ra bè á bạn, ở ngoài ngoài b đảo á bạn, người ta bè ngay cái giữa biển luôn á. Đó, cái người ta nuôi ở dưới biển vậy nè, xong rồi mình chọn là người ta cân ký, xong người ta chế biến như mình thôi, bàn chỉ hấp thôi à, người ta không là nhận cái cái gia vị khác luôn á. Đợt là mình cũng kêu xào me, cháy tỏi rồi không chịu, cô nói là "Giờ con cứ ăn vậy đi là ngon nhất rồi." Là bạn biết mực á, là người ta không lấy cái túi mực ra luôn nha, người ta bảo ăn vậy cho nó ngọt, ngọt thiệt nha.
Ờ, ờ. À. Ừm, ừm, ừm. À. <chuckles> Ồ! Trời! Tính là tươi lắm, đúng không? Ừm. Ờ, mà hông biết cái lần đó bạn có, kiểu như là, ai chỉ hông? Hay là bạn coi ở đâu review này kia hông mà mình tìm được cái quán đó bán đồ tươi như vậy ha?
Ừm, tươi lắm, nó khác biệt lắm bạn ơi. À, hông bạn ơi. Đa số là bạn ra cái bè đó tươi, tại người ta nuôi ở dưới cái biển mà người ta bắt lên người ta mới làm cho bạn mà, đâu có chỗ nào mà bán đồ mà ấy này kia đâu, bạn thấy nó còn sống mà.
Ờ, ờ. Ừm. <chuckles> Ờ. Với thường bạn sẽ đi du lịch á, bạn chọn cái chỗ nào mà, kiểu, khả năng nó có cái nguồn thực phẩm nó tươi ấy, tức là nó sẽ nó bán đồ tươi, đúng hông?
Ừm, đúng rồi, tất nhiên à bạn, tại vì mình ăn ở thành phố riết á, mình thấy là nhập toàn đồ kiện, à, ướp đá đồ không, mình đâu có thích đâu, đúng hông? Nên là mình ra ngoài đó thì mình phải ăn những cái đồ tươi mà, kiểu như, bắt từ dưới lên thì nó sẽ ngon hơn rồi. Cũng thú vị á.
Ừm. <chuckles> Rồi chính xác luôn, kiểu, nó càng gần những cái chỗ mà nó có đồ tươi á, thì chắc chắn là đồ đó cũng tươi hơn. Ờ.
Ừm. Đúng rồi.
Mà, kiểu, trong tương lai đi, ví dụ sau này bạn bận, hay là công việc nó nhiều hơn, bạn ít thời gian đi chợ hơn á, thì hổng biết là bạn có, kiểu, bạn nghĩ là mình sẽ chuyển hướng qua mình vào Bách hóa xanh, hay là mình đi chợ online nhiều hơn hông bạn?

À, mình vẫn là chọn chợ nha bạn. <chuckles> Ờ, tại vì thứ nhất á là mình thấy đồ nó tươi ngon, mà, kiểu như là, sao ta, người ta lấy mới á bạn, mà siêu thị mình cũng có nghe một vài người làm trong đó, mình kể rồi mà thấy hông ô kê lắm đâu, ồ, cũng có này có kia nha.
Ờ. <chuckles> Ừm. À! Ủa là có người làm kể lại cho bạn nghe luôn hả? Ồ!
Đúng rồi, kiểu người ta cũng xử lý là làm bán lại, nhiều khi cũng hông có uy tín đâu, kiểu, người ta công khai ra ngoài là, ừ, là sẽ bỏ thịt, ờ, qua đêm này kia, hông đâu bạn, xử lý lại hết đó, nên là mình hông biết được đâu, là, kiểu, cũng 50:50 thôi, nên là hôi đi mua ngoài chợ đi, kiểu như, mình ô kê, cũng được, cũng rẻ hơn.
Ừm, ừm. Trời. <chuckles> Ờ. Ừm, mà có cái khoảng nào á, kiểu như là, bạn bận, hay là, kiểu, mình hôm nào mà mình bị mệt, bị lười á, có bao giờ bạn đặt đồ online chưa ta? Đi chợ online á.
À, cái đó thì đợt đó mình nhớ là nó mới ra cái hình thức đó đó bạn, thì mình cũng có đặt một lần. Nhưng mà mình thấy thì cái chi phí của nó, nó cũng hơi cao nên là mình cũng hổng ưu tiên nó lắm ồ, kiểu vậy, mặc dù nó tiện thiệt. Nhưng mà, kiểu, bí bách quá, mà, kiểu, mình hông có thời gian quá thì, kiểu, mình có thể nhờ mẹ mình đi giùm chẳng hạn, chứ mình cũng ít nhờ người lạ lắm bạn ơi. Ừ, tại vì mình không tin tưởng cái sự chọn lựa của người ta đó bạn.
Ờ. Ờ, chính xác luôn rồi. Ừm. <laughs> Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Như mình thấy ví dụ như có cái dịp như là cả nhà đang bận đi, cái tự nhiên thiếu cái món đồ đó, thì mình đặt về cũng được, đúng hông?
Ờ, đúng rồi, khi đó thì cũng có thể đi. Nhưng mà thường thì mình sẽ không đặt luôn, mình sẽ chọn những cái món khác, hoặc là mình lấy những cái mà nó thay thế mình có sẵn trong nhà. Ờ, vậy đó thì mình sẽ, ưm, gọi là linh hoạt, ừ, kiểu vậy.
À! Ừm, ừm, ừm, ừm. Ờ, cũng hay, nói chung là mình, ờ, đảm bảo an toàn ở trên hết ha.
Đúng rồi, an toàn trên hết chứ bạn.
Ừm. Ừm, mà mình thường thấy á bạn, thiệt ra người ta nói là an toàn <chuckles> thì nó không có đi với lại tiết kiệm đâu nha, bạn có thấy vậy hông?
À, có chứ bạn, bạn thấy những cái nhãn như là organic đồ ha? Đã hữu cơ này kia đó, thì nó cũng là nó nâng giá nên thật sự mình cũng không chắc là nó có phải là thật sự nó tốt hay hơn, hay không nữa. Tại vì, kiểu, nó dán nhãn lên thì nó, kiểu, giống như những cái thương hiệu lớn đi, như Highlands này kia thì nó nâng giá lên là do cái thương hiệu thôi, chẳng hạn vậy đó.
Ừ. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ, an toàn hơn là mình tiết kiệm hơn bạn.
À, mình á hả? Thì mình cũng khá là ưu tiên cái việc an toàn á, nên là gần đây á bạn là mình trồng rau ở nhà luôn rồi.
À, là an toàn nhất luôn, lại vừa tiết kiệm nữa, ờ, ừm.
Đúng rồi, chạy trên xe thường, kiểu như là, nhà mình là có bà mình là bán hạt giống luôn, à, kiểu, mình xin về mình trồng luôn, trong thùng xốp này kia nè, vậy đó, cũng tiện.
À! Thường nhiều hông ta?
Ờ, trồng rau á hả? Thì mình thấy là, kiểu, mình tùy thôi, tùy hứng thôi, ví dụ mình thích ăn rau dền rồi cải xanh, thì mình xin hạt giống đó mình trồng một mớ đi, một mùa vụ thôi mình ăn, xong mình trồng cái khác cho đổi vị chẳng hạn.
Ờ. Ờ.